So mainam at least malinaw sa'yo kung ano yung, ah, gusto mo 'no, siguro sa ganiyang usapin, ah, mahalaga na kahit papaano, eh, ah, maalis kay ma mag-crosscut ka o ano mo ma-manage mo yung schedule mo para mas makakita ka ng pagsisingitan mo ng pagluluto, kasi kahit naman gusto mo talaga kung wala kang pagsisingitan, eh, mahihirapan ka. Ano sa tingin mo na yu sa mga pangunahing ginagawa mo ngayon, pangkaraniwang ginagawa mo araw-araw, ano yung kaya mong i-let go muna dun o i-isang tabi?
Ah, oo, siguro 'yong ano kasi everyday ako halos naglilinis, eh, yung walis-walis ba ganyan, yung inaayos-aayos ng mga kaguluhan ng mga laruan ganyan, siguro, puwede yun, kasi inaabot din talaga siya ng ah, 1 hour, eh, kahit papaano malaking ano na rin 'yon bagay 'di ba?
Mm. Oo matagal yun, ah, 1 hour, ah.
Mm, 'di ba, yun siguro puwede kong ah, ipagpaliban kinabukasan nalang siguro, ganun oo.